Okay, appunto, come dicevi tu, la musica mi mi piace molto e in generale proprio anche, come dicevi tu, come accompagnamento, ehm, quindi ti direi, mhmm, <tsk> che è è una dei più principali proprio perché mi accompagna anche mi tante attività, <clears throat> magari che ho da svolgere e mi annoiano un po' di più. Ci aggiungo la musica e diventa già meglio.
Mh-mh. Sì. Ah-ah. Sì. Sì, ti aiuta.
E non so tu, ma io riesco ad ascoltare musica anche mentre studio.
Sì, lo faccio anch'io, però deve essere musica classica.
Bellissimo. Ah okay, quindi è un po' più rilassante. No, no, io proprio le canzoni può essere anche che ne so, Gué Pequeno, Marracash, io me l'ascolto.
Sì. No, no, io perché se mi metto ad ascoltare canzoni che hanno parole all'interno, rischio di memorizzare la canzone piuttosto che quello che sto studiando. <chuckles> Quindi no, devo no devono avere parole.
<chuckles> Sì, sì, sì, ma ti dico, ehm, probabilmente senza musica ci metterei la metà a studiare, però cioè io sono uno che proprio non riesce a studiare con così tanta voglia, quindi magari studio, nel frattempo un po' di musica, magari m mi apro un videogioco, diciamo
Mh. Okay. Beh sì, forse studieresti nella metà del tempo senza queste distrazion
Sì, però alla fine è meglio, che ne so, ehm, 3 ore dove non mi annoio o 1 ora e mezza di noia, meglio diluire un po'.
Que Okay, tu dici: "Me le spalmo durante la giornata".
Esatto, sì, sì, sì, cioè, amalgama un po' tutto così non c'è l'ora e mezza di inferno e poi la pace, ma l'un un po' e un po'.
Mh-mh. <chuckles> Ma come, non ti piace quell'ora e mezza intensa dove non capisci più niente?
Di solito quella c'è se scopro che da studiare c'è troppo e quindi devo chiudere il videogioco e la musica per poi studiare dopo.
Okay.

<laughs>
Proprio lo potrei lanciare dalla finestra.
Eh no ma, ti capisco, è solo che io vorrei farlo, quindi nel dubbio apro il videogioco. <laughs>
Ma come fai a fa a giocare a un videogioco mentre studi?
Allora, il fatto è che, ehm, a volte, ehm, lo faccio perché, nel frattempo, ripeto e, quindi, faccio un po' mente locale, perché è un videogioco, magari, non troppo impegnativo, comunque, un gioco un po' tranquillo. Ehm, oppure, comunque, se si tratta, magari, di un altro videogioco a turni dove, comunque, ho del tempo di attesa, perché, ehm, dopo di me, ehm, c'è, comunque, del tempo da, appunto, aspettare, dove l'avversario fa delle mosse o, comunque, ha un po' di tempo per agire. Ed è un gioco da 8 persone, quindi, finché tutti agiscono, si sta fermi. Esatto. E, allora, ehm, diciamo, avendo, magari, che ne so, il PowerPoint del professore sul computer, passo dal gioco al computer, poi torno indietro, poi passo di nuovo e alterno un po'.
Okay. Ah-ha. Sì. Mh-mh. Tu ripeti. <chuckles> Mh-mh. Beh, ehm, in realtà questa è anche una funzionalità multitasking del tuo cervello, ah.
Sì, beh il problema è che poi magari il giorno dopo mi chiedono l'autore di un'opera e dico, boh, ehm, l il l'avversario contro cui stavo giocando.
<chuckles> Allora, lui ha fatto questa mossa <chuckles> nella vita.
<laughs> <laughs> Esatto. "Lui ha vinto, è arrivato primo ieri." "Ma cosa?" "Eh, no, niente."
Eh no, intendevo nella mhmm, nella scrittura.
<laughs> Esa era il primo per
Ha vinto un Nobel, <chuckles> volevo dire questo. <chuckles>
<laughs> Esa esa Esattamente, sì, sì. Poi, vabbè, ovviamente, quando so che c'è tanto da studiare, riesco a, mhmm, diciamo, fermare il mio impulso di noia.
Okay. Quindi questo è il tuo hobby di di salvataggio. Definiamolo così.
Sì, sì, sì. Esatto. Sì, sì, sì. E, poi, mi viene in mente anche, per esempio, mi mi piace abbastanza, ehm, di disegnare barra appunto, ehm, proprio, diciamo, solo a matita
Mh-mh. Ah. Okay, sei bravo a disegnare?
perché io coi col Allora, in realtà, fino a poco tempo fa, no, per niente. Poi ho un po', magari, fatto pratica. Comunque, ho realizzato che non era solo talento. Cioè, comunque, io, diciamo, ero un po' <clears throat> non dico disperato, però mi ero arreso. Cioè, sapevo di disegnare male, quindi, vabbè, disegnavo un po' così, per per noia. Ehm, solo che, appunto, visto che, a scuola la noia, magari d appunto, delle interrogazioni degli altri, dell'ora di supplenza, era tanta, poi ho detto: “Sì, ma a disegnare male mi annoio ancora di più.” Allora ho detto: “Vabbè, usiamo il cervello, disegniamo con una cognizione di senso.” Allora dicevo proprio
Okay. Mh. Okay. <chuckles> Impariamo. <chuckles> Quindi c'è speranza per me.

Certo certo. E beh ma ti capisco, sì, sì, sì. E hai invece hobby al di fuori dello sport? Che sia siamo entrambi belli sportivi a quanto pare?
E e quindi ho lasciato. Allora hobby al f al di fuori dello sport, fammi pensa le serie televisiv possono essere considerate come un hobby?
Ma ti direi proprio di sì, alla fine <clears throat> io s io avrei parl avrei pensato di ascoltare musica, quindi perché non guardare una serie TV?
<coughs> Okay, sì, no io vado più allora vado a momenti, c'è stato il, il momento in cui mi rilassavo con la musica, però tend tendenzialmente lo facevo guidando. Io sono una di quelle persone, non so se anche te, che gli piace proprio guidare, di sera, con la musica.
Okay. Okay, bello, bello. Ah okay. Allora, io ti dico, <clears throat> non sono mai così appassionato, ma dipende anche un po', magari, dalla zona. Io vivevo vicino a una città abbastanza trafficata, che non è grande, ma è trafficata, quindi non si sa com'è, sempre
Okay. Ma anche io in realtà, eh.
Ah, okay. E quindi dici: <clears throat> “Ti piace?”. Beh, a me non piace troppo. Poi non,, <clears throat> no non ho proprio la passione della macchina, non mi piace proprio in generale, quindi ti capisco, però non la condivido. <chuckles>
Però a me piace. Sì, sì. <clears throat> Okay. Eh non non in questo caso, però adesso sono nel momento serie TV sì, quindi,. Assolutamente no. <chuckles> Durante la guida no, rimango con la musica. No, e lo uso un po' come momento per staccare, soprattutto dallo studio.
Esatto, la comprendo. Ah okay, bene, bene. <chuckles> Non durante la guida però. <chuckles> Okay, meno male. Okay, okay. <chuckles> Certo, certo, sì. Sicuramente ti separi un po' dalla realtà, ti fa immaginare qualcos'altro.
Sì, sì, sì, anche se <smacks lips> uhm, ho sviluppato una seria dipendenza dalle serie TV, più che altro tendo a mangiarle, cioè uhm, non mi do il tempo.
Ah okay.